Ờ, thật ra cũng có một vài lần nhờ chứ, nhưng mà mình cũng không mình không chủ động giúp nữa bởi vì mình không cảm thấy được cái sự biết ơn từ người ta á. Ừm, nên là mình cũng chỉ, gọi là, đó, mình nhận xét nè, rồi mình góp ý hoặc là nếu mà cần sửa một vài cái chỗ nhỏ nhỏ gì thì mình hỗ trợ thôi chứ còn mình sẽ không nhận làm giúp nữa.
Ừm. Đúng rồi bạn ơi. Ừm. Ừm, đồng ý luôn đó. Nói chung á, là hỗ trợ nhỏ nhỏ nè, rồi góp ý thôi, nó cũng là một cái cách để giữ được cái, ơ, kiểu giống như là, một cái hòa khí đó bạn. Mà bạn ơi, hổng biết là bạn có cái ranh giới nào mà bạn cảm thấy á, là khi mà bạn khó nói ra, khi mà bạn giúp người khác không? Nhiều khi người ta nhờ bạn khó từ chối đó.
Đúng rồi. <chuckles> Đúng rồi, mình nghĩ là cái đấy nó cũng phụ thuộc một phần vào tính cách của mình nha. Tức là cái tính cách của mình là mình cứ cứ cả nể á, mình ngại từ chối, mình muốn giúp đỡ người khác. Xong nhiều khi là mình giúp đỡ người khác mình cũng tự cảm thấy là mình giỏi á! Không biết là bạn có hiểu cái cảm giác đó không nhưng mà mình hay có cái suy nghĩ là mình mình phải giỏi thì người ta mới nhờ mình, đúng không? Đó, kiểu như vậy á. Thế cho nên là đấy đấy là cái lý do, gọi là, đầu tiên á, mà mình rất là khó từ chối, tại vì mình cũng <tsk> mình cũng thấy là người ta cũng phải tin mình thì người ta mới nhờ mình nè. Rồi nhiều khi là ừm, đúng rồi, <laughs> đúng rồi.
Ừm, đúng rồi. Ừm. À, đúng rồi lại ha, ừm. Ừm, đúng rồi. Đó. Ừm, đúng rồi. Nói chung á, là do bạn á, cũng nghĩ là phải giúp nè, để bạn thấy là bạn giỏi nè. Mà bạn ơi, nhiều khi á, là, ờ, khi mà bạn giúp người ta nhiều quá á, cái đầu bây giờ bạn không có giúp nữa, cái bạn hông biết là bạn có cảm thấy là bạn tội lỗi hông?

Ờ, cũng có một thời gian là mình mất ngủ nha, tại vì tức là mình stress vì cái việc là mình không biết từ chối kiểu gì! <chuckles> Lúc đó thì mình chưa có học được cái cách từ chối đồng nghiệp đâu, mà, kiểu, mọi người cứ nhờ, thế là mình lại cũng cả nể đi, nên là mình cũng không dám t chưa dám từ chối, mình lại cứ làm thôi. Và đỉnh điểm là có một cái thời là có một lần sếp của mình đã, gọi là, nhắc nhở mình đi, nhắc nhở chứ nói đến mức khiển trách thì cũng chưa hẳn. Nhưng mà sếp mình nhắc nhở mình vì cái báo cáo của cái tháng đó là mình làm không có được chính xác, mình làm bị sai số liệu. Đó thì đó là lúc mà mình nhận ra là mình đã thật sự là mình, ờ, vì người khác quá, mình phải thay đổi.
Ừm. Ừm. Đồng ý luôn. Ừm. Đồng ý luôn. Ừm. Rồi. Cần rồi cần thay đổi nha, ừm. Tính ra là tới cái lúc mà sếp nhắc nhở bạn á, là bắt đầu là bạn, giống như là bạn đã tỉnh rồi đó, thì cái lúc này á, là bạn đã bắt đầu bạn thấy là "Thôi giúp người khác nhiều quá, bây giờ bản thân của bạn là mệt lắm rồi nhé! Rồi cái lúc này á, là bạn xử lý làm sao? Bạn học được cách từ chối khéo hả?
<laughs> Đúng rồi. <chuckles> Lúc đó thì mình chưa có từ chối được luôn, nhưng mà đối với những ai mà nhờ mình mà mình cảm thấy là lúc đó việc của mình nhiều rồi, mình không có giúp được thì mình sẽ cố gắng nói là "Thế thì bây giờ cứ thử làm đi, xong rồi mình sẽ cho nhận xét." Tức là mình vẫn giúp nhưng mà mình giúp theo một cái cách là mình nhận xét thôi, mình góp ý cho thôi chứ không phải là mình tự làm từ đầu đến cuối. Đó, kiểu như vậy.
Ừm. À, đúng rồi, cũng hay đó. Ừm. Đúng rồi đó, đồng ý luôn đó bạn ơi! Nói chung á là, ờ, có thể là gợi ý cho người khác làm, hỗ trợ nè, hỗ trợ từ xa nè. Chứ bây giờ cái nào bạn cũng làm giùm á, cái người ta phụ thuộc. Ờ, mà bạn ơi, nhiều khi á, bạn nghĩ đi, ờ, bạn giúp người khác nhiều quá, xong cái người ta thành thói quen người ta nghĩ cái đó là cái việc của bạn á, cái người ta hổng có còn biết ơn bạn hông?

Ừm, thật ra thì mình nghĩ là nó đã nằm sâu ở trong suy nghĩ rồi á, thì nó cũng khá là khó thay đổi. Nhưng mà, ừm, mình nghĩ là có một cách là mình vẫn giúp đỡ, nhưng mà giúp đỡ ở một mức độ nhất định. Tức là mình không hoàn toàn là mình đưa cho người ta, có một cái câu là "Mình không đưa cho người ta con cá, mà người ta mè mình đưa cho người ta cái cần câu á."
Ừm. A, ô kê, cái này đồng ý luôn nha. Tức là chỉ giúp đỡ cái kiểu là, ờ, đứng hỗ trợ quan sát, có sự cố thì cũng, ơ, nhảy vào giúp đó. Mà hổng biết là bạn có cái lời khuyên nào cho những cái người mà, ờ, giúp đỡ người khác quá nhiều để hông có bị kiệt sức không bạn?
Đó. Đúng rồi. <laughs> Nếu mà cho những người nó giống như là dành một lời dành cho bản thân trong quá khứ á, thì là phải học cách từ chối, ừm, mình phải biết cách từ chối và mình phải biết sống cho bản thân nữa. Mình đâu thể nào mà mình cứ dành hết thời gian và sức lực ra để giúp đỡ những người khác mà mình quên đi bản thân mình cũng cần được chăm sóc và cần được giúp đỡ. Ừm, đúng rồi. Chứ nhiều khi mà mình cứ sống vì người khác nhiều quá mình cứ sống vì người khác nhiều quá ừm.
Ừm, đúng rồi nè, đồng ý. Ừm. Chính xác luôn đó nha. Rồi, cái cách đầu tiên ha, là á bắt đầu á ừm, cái cách đầu tiên ha, là bắt đầu là phải là suy nghĩ là biết cách từ chối cái đi, lo cho bản thân trước nè, rồi sau đó thì bạn nghĩ là bạn còn cách nào nữa hông?